Hem
Tu as pas d enfin, ouais, tu as pas, mmh
Dis-moi.
D'autres, heu enfin, tu as pas de d'ambitions plus grandes que juste de te mettre ta famille à l'abri et cetera.
Non, franchement, je vais te dire la vérité. Si demain, j'avais, heu, 1 000 000 d'euros comme je t'ai dit, j'investis dans 2-3 appartements, bon, pas en France, bien entendu, puisqu'en France, heu, avec 1 000 000 d'euros tu achètes tu achète pas grand chose. Heu, mais pas
Mmh mh. Heu, non, ça sert à rien. <chuckles> Et puis même, heu, au niveau des taxes, hein, ça serait tellement pas rentable.
Voilà, c'est ça. Peut-être que j'investirais, tu sais, genre, heu, peut-être au Portugal, un petit appartement qui pourrait me rapporter, genre, 700-800 € par mois Heu, un appartement au Maroc.